Claro. Y aparte, o sea, eso como dices, también a lo mejor a ellas para ellas fue muy difícil también aceptar verte en este papel de abrirte <chuckles> en en tus emociones exacto. O sea, el verte como alguien vulnerable y ellas entender también de que a lo mejor no siempre fuiste o no siempre serás, este, esta imagen que se puede tener de papá, mi superhéroe, que nada le afecta, o sea, tam también verte en en ese papel, también es difícil para ellas
Alguien vulnerable, sí. Claro. Les costó trabajo, sí.
justamente por esta como como expectativa social, ¿no? O sea, que a fin de cuentas se vuelva lo mismo. O sea, es el género que le dan en en la familia, al al hombre, de todo lo puede, y el verte así como en esa en esa faceta más vulnerable también me imagino las o sea, las sacó como de su de su zona de confort, como de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, lo pedimos, pero pero ¿ahora qué? Ya que nos lo dio, ¿qué va a pasar?
<laughs> Ahora, no pensé llegar tan lejos, ¿verdad? <laughs> No pensé que que algún día mi papá me iba a decir eso. Sí, eso es. Este fue un aprendizaje conjunto que fue difícil, pero ha sido, digamos que muy enriquecedor y que a mí me ha permitido, este, pues, eh, estar más, eh, plantado en lo que, pues, ahora tengo que que hacer. Entonces, pues ese ese bloque inamovible que parecía como cuando era la Guerra Fría y estaban Estados Unidos y Rusia y eso nunca se iba a acabar y se desmoronó, pues también los roles de de género poco a poco se han ido se han ido adecuando y se ha ido avanzando en ese sentido. Eh, estamos lejos, estamos todavía lejos, pero creo que vamos en la en la vía correcta y y, este, ahora, eh, se permite, eh, más, eh, que el hombre, eh, asuma funciones y y cuestiones y posiciones y posturas que antes era impensable en una persona, en un hombre, o o también en una mujer, ¿no?
Exacto. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro, y justo te iba a preguntar, o sea, ¿cuál de estos, em, roles que que vienen cargados, o sea, de la sociedad, de hace 30, 40, 50 años. O sea, en la actualidad, la no, no, no, no lo digo por ti, pero, digo, toda esta cultura, o sea, tiene muchos años de de his o sea, ya de de historia, por así <chuckles> decirlo, ¿no? Pero que los ves ahorita o, a lo mejor que puedas pensar de uno tan sencillo que practiquen en tu casa y que no sé, a lo mejor si te pones a pensarlo como de una manera, más, eh, más profunda, o sea, dices guau, que esto yo nunca hace 20, 30, 40 años me hubiera imaginado haciendo, porque no estaba bien visto que un hombre lo hiciera. O sea, una tarea en casa que tú dices: "Guau, cómo han cambiado las cosas".
Ujú. ¡Ay! Eso dolió. Sí. Sí, sí, sí. Sí, adelante, adelante, no te c